Oke. Kalo misalnya masalahnya makin ini ya, misalnya jadi lebih ke arah mungkin berantem, gitu kali ya, beda pendapat, itu sih sering banget, ya. Karena, itu lagi balik lagi, karena kita, eee, laki-laki, gitu kan, banyak banyak kepala laki-laki, kemudian saat ngomong juga, kita sudah terbiasa dari sekolah mungkin karena dari sekolah, ya, jadi kayak, karena hubungannya sudah terlalu dekat, jadi kita ngomongnya bener-bener no filter. Jadi ngomong aja, di apa, dilempar, dan kadang-kadang pada saat no filter itu rasanya, kadang suka ada yang apa ya, eee, mungkin lebih ke arah menyerang personal, ya. Beberapa, kan.
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oh. Mhm. Mmm, kelewatan, gitu, ya?
Mhm. Dan itu memang ada beberapa mungkin kayak tadi, nih. Pada saat lagi kitanya yang lagi banyak pikiran, atau stres, gitu, dan diserangnya mungkin pas diomonginnya bahasnya ke arah personal, kan jadi makin ini nih, makin apa, bumbu-bumbunya makin pedes kan, rasanya. Wah, itu wajar banget, sih. Jadi sering banget. Jadi, kalo misalnya ada kayak gitu, ada lah, yang sampai masuk ke hati, gitu. Cuman, ya kita sebenarnya sadar, yang kita omongin itu memang, nggak bisa difilter, gitu. Dan, udah, jadi kebiasaan kita kan, ngomong, ini apa, sudut pandangnya ya seperti ini, nggak bisa dipoles-poles alus lagi. <laughs> Mmm?
Mhm. <laughs> Iya. <chuckles> Mhm. Mhm. <laughs> Tapi tuh, baikan pada saat itu juga, sebelum pulang, atau butuh waktu tuh, sampai baikan lagi?
Kalau oke. Kalau saya sendiri, sama teman-teman itu, misalnya pun ada, masalah, gitu ya. Misalnya kayak tadi, nih, lagi ada diskusi, kemudian sampai debat, sampai yang, ada mungkin agak menggesek ke, sisi pribadi, gitu. Itu biasanya sih, kita lebih ke arah ini, ya. Maksudnya, eee, sebelum kita pulang tuh, sebelum kita bubaran gitu, kan, itu biasanya sih, sudah akan reda sendiri dengan ini apa, ya enggak tahu ya, nggak ada nggak ada pakem, apa, gimana caranya, gitu. Tiba-tiba pas sudah mau pulang tuh, ya udah ini aja lagi, biasa lagi, udah biasa lagi. Jadi kayak kita udah terbiasa, hidup keras mungkin, ya? <laughs> Jadi kayak, <laughs> pada saat udah kayak gitu, udah mau pulang tuh, "Ya, oke, balik balik balik." Gitu. "oke oke foto dulu foto dulu." Masih masih rangkul-rangkulan, masih ketawa-tawa, masih iseng-iseng, gitu. Walaupun pas debat, rasanya kayak, dunia mau ini ya, mau perang dunia. <laughs> Panas, bener.
Mhm. Mhm. Iya? Biasa lagi? <laughs> Heeh. <laughs> <chuckles> Mhm. Iya. <chuckles> Panas banget, gitu ya? Eh, tiba-tiba, ademnya juga tiba-tiba aja, gitu. <laughs>
Ademnya udah ademnya udah, terakhir aja, udah. Mungkin kita udah ini, ya, udah apa, semakin dewasa kan, semakin tahu, ya. Oke. Berarti, masalah itu diselesaikan, nggak mesti harus, apa, eee, dengan berantem, dengan, apa, sakit hati terus, gitu kan? Oke. Dan menerima pendapat orang, itu kan lebih baik, ya jadi kita mendengarkan, apa, sudut pandang lain. Gitu sih.
Mhm. Iya. Betul.